Aí meu filho levantou para fazer um café, tá tá tá, eu não tinha visto aí ele, daqui a pouco bateu na porta né? Aí era o Zuca com buquezinho de flores que eles pegaram aqui em frente, porque meu aniversário é maio, é época da primavera aqui não é? E aquele de flor de do campo amarradinho nas costa dele.
Aham. Aham. Hã. <chuckles> Aham. Ah, sim, sim. Olha só. <chuckles>
Coisa mais bonitinha, ele é um doce. Ele é um doce. Ele brinca comigo, isso eu que ensinei, onde que está o biscoito? Sabe aquela brincadeira que você põe na mão e cruza a mão?
Aham. Hum. Hã. Hum. <laughs> <chuckles> Sim, sim, que vocês que ele tem que te adivinhar em qual mão tá.
Aí, vamos brincar. Ele já entende, aí ele senta, aí eu pego o biscoito, boto a mão para trás e fico olhando, sabe, para minha mão. Aí eu venho, cruzo a mão, ele esteira e bate.
Que Aham. <laughs> <chuckles> <laughs>
É muito bonitinho. E eu fiz uma vez brincando, não imaginei que ele fosse aprender.
<laughs> Muito bonitinho. Hum. Uhum.
E ele aprendeu. Meu filho estava até viajando, não sei se ele estava viajando que aí quando ele chegou eu falei assim: "Ah, temos uma novidade".
<chuckles> Hã. <chuckles>
Aí fui mostrar para ele muito bonitinho, muito bonitinho. Aí quando ele bate e não tem nada na mão aí ele olha assim, triste sabe?
<laughs> Uhum. Ah, assim, <laughs> para você que é aqueles olhinhos de de de de pidão.
É assim é que aí eu falo: "Não, mas você vai achar", aí eu troco boto na outra aí ele bate sabe? Aí eu falo assim: "Cheira antes"
<laughs> Aham. <laughs> Ai, ai. Uhum. Sim.
"tem que cheirar antes." <laughs> A gente que gosta do pet de estimação, a gente, eh, tem uma relação diferente, né, a gente conversa com bichinho e Ah, eu acho que é uma relação muito bacana.
Exatamente. Aham. É, eu eu queria ter eu não Ah, exatamente. Eu eu acho que você estr vai vai estranhar, mas eu gostaria muito de ter rato. <chuckles>
Olha, minha filha já teve hamster?
Sério? Aham, ah sim.

Ah, o rato é muito bonitinho. Eu ia estranhar se você fo falasse pra mim que você queria uma barata, aí eu ia achar estranho.
Pois é, exatamente. É. Não, não. <laughs> Vai porque aham. Exatamente, eu já conversei com uma pessoa há uns 3 dias atrás que que ela ela criou 4 ratos e é a coisa mais é, ela super recomenda rato, porque rato é um mini cachorro. Eles são inteligen ela colocava ele e e ela, né, ela colocava a rata na na <clicks tongue> no ah, esqueci, tô perdendo meu português. Hã.
Agora rato eu acho bonitinho, acho o Mickey Mouse. Hã. É inteligente, né. Tem uma rodinha? Ah, não, o hamster que tem uma rodinha, né, que ele fica brincando.
Não, não, no no perto do ombro, no ombro dela. Ela ia no supermercado e fazia as compra e a pessoa fa ficava perguntando: "Isso é um rato que você tem?" Ela: "É, é um rato. E aí, que que tem?" <laughs> É, d
Ah. Não sei, mas aí é complicado também, né. É a mesma coisa você sair com uma cobra enrolada.
É verdade, que às vezes o pessoal tem tem tem medo, né.
Então, assim, eu acho que a coisa meio exótica <chuckles> tem que ser mais assim, sabe, dentro de casa.
<laughs> É, meu medo é do do rato pular ou fazer alguma coisa, né. Mas rato é comportadinho, então, é, melhor do que uma
Pois é. Não, aí você tem que botar uma coleirinha. Imagina, você bota uma coleirinha e amarra no seu braço.
Aham. Uhum. <chuckles>
Porque se ele pular, ele fica pendurado.
Exatamente. Eu já vi pessoal levando ganso pra pra dentro de não, ganso não, pato com coleira pra dentro do supermercado. <laughs> É.
Ai, gente, é bonitinho, tá. Aqui tem umas galinhas que são a coisa mais linda, aquelas galinhas que têm os pezinhos com pena. Não, eu eu amo. Eu não gosto muito do zoológico, tá. Mas eu gosto muito do bichinho. Acho tem um papagaio aqui na rua, a gente passa, ele assovia. Muito engraçado. Eu já tive papagaio.
Ah, eu acho que s Hã, aham. Uhum, exatamente. Hã. <chuckles> <laughs> É eu também já tive uma calopsita.
Eu não acho muito mais velho. Ah, minha filha tem, lá em Brasília, minha filha mais velha do coração, marido dela ama, eles têm um viveiro no quintal com calopsita. Aliás, a casa dela é um zoológico.
Olha só. Aham. Uhum. Olha só. <chuckles> Ah, tem coelho?
Agora eles têm até um gato. Não, e tem tartaruga.
Tartaruga? Ah.
Tem galinha, cachorro, tartaruga, peixe e calopsita.
Olha só. <laughs>
É um zoológico. Mas é, olha, é muito bonitinho. Agora eles têm um gato, o gato que tentou que comeu um passarinho, ele queria ma meu genro queria matar o gato. Hoje em dia o gato dorme no travesseiro dele.
Hã. Hum. Ó Aham. Mas <laughs> Ai, é. Aham. Não, mentira. Eu também. <chuckles> Até a próxima, viu.
Pois é, pet é encantador, é assim. Olha, gostei muito da nossa conversa. Até a próxima, tchau!